Alors je j'en aurais 2, un un qui est un petit peu, hem, à côté, mais qui est important je trouve, hem, là c'était pas la personne qui s'est mis sur les réseaux, mais en fait il y a c'était ma 1re entreprise et il y avait, hem il y avait une s une fête, en fait, sur le lieu de travail, heu et heu, à l'époque heu, il y avait pas toutes ces heu comment dire, c'était un peu moins restreint, les gens pouvaient, heu, boire un peu et manger et manger aussi, il y avait quand même beaucoup à manger, beaucoup à boire et bon, heu, il y avait pas ces il y avait bon on fait une re repas d'équipe, il y a que du jus de fruit
Ouais. Oui. Ouais c'était plus, heu désinhibé, quoi?
heu Ouais, c'était plus désinhibé, il y avait il y avait il y avait moins de, heu, ce côté, très, très puritain aujourd'hui, hem et du coup, heu, bah, j'ai un grand responsable, mmh, qui, heu, a trop bu, alors bon, heu, et c'est pas la faute ni de l'alcool ni du jus de fruits, c'est juste qu'il il a abusé, voilà, il a abusé sur la boisson et et et le problème c'est que, bah, bah, il y a eu des photos
Mmh mh. OK, ouais, ça? Ah oui, oui ,c'est la faute, heu OK.
et que les photos, elles ont été partagées, mais une fois qu'elles ont été partagées, hem, ouais, elles sont là, elles traînent et heu et quand la grande direction, heu, ils tombent dessus ou qu'on leur envoie parce qu'on sait jamais, hein, les dénonciations ça existe et bah, à un moment ça ça ça fait ça fait bah, ça ça fait pas bien, donc heu, ben, il y a convocation, il y a explication et puis, heu, du coup, la fois d'après, eh ben, heu, il y a le budget, heu, boissons et nourritures et animations est est revus à la baisse parce qu'en fait: «De toute façon, heu, vous faites que que que boire jusqu'à vous saouler, donc du coup, heu, quel est l'intérêt de faire un repas d'équipe et vous de dégrader l'image de la boîte?» donc, heu, forcément, tout le monde, heu, trinque derrière, je sais pas <chuckles> si c'est c'est c'est le cas de le dire, mais heu
Ah bah, heu, oui, une fois que c'est sur internet, heu Oh oui, bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr. Bah, c'est c'est le oui, c'est le cas de le dire, ouais. C'est c'est cocasse, mais c'est le cas de le dire, oui, du coup
Dans il y a il y a il y a ce cas-là, déjà il y a ce cas-là, déjà, mais heu, c'est le 2e cas je voulais aborder c'était plutôt, hem les gens qui se mettent dans des groupes, heu, professionnels.
Dans dans les groupes professionnels, c'est-à-dire?
Un un WhatsApp d'équipe, heu, avec, heu, un peu des managers avec, heu, avec, heu, peut-être à un moment le directeur, heu
Oui, ce

Oui bien sûr sinon, hem, les IA auraient pas eu a assez d'images pour s'entraîner hem, et heu et et c'est très connu, c'est un fait, hein, c'est c'est pas, heu, c'est loin d'être une opinion aujourd'hui, tout le monde sait que, heu, l'être humain, heu, en tout cas de ceux qui ont accès à un téléphone, partagent énormément, heu, de de d'informations. Après c'est toujours pareil, c'est-à-dire que hem, il y a peut-être, heu, il y a montrer sa vie ou tenir un journal- parce qu'il y a des gens qui l'utilisent comme tenir un journal- mais est-ce qu'un journal a besoin d'être en ligne?
Ouais. Ouais. Ah oui oui c'est c'est intéressant, hein.
Moi moi pour moi non, mais mais bon, voilà, hein. Mais oui, parce qu'ils pourraient faire la même chose mais le garder pour eux. Est-ce que ça aurait pas une valeur, heu, plus importante? J'ai l'impression qu'une information, heu, quand elle est gardée, heu- je parle pas d'une opinion ça c'est différent- mais une information, quand elle est gardée, quelque chose de de privé, de de de d'intime, en fait elle a une valeur, heu, tellement plus grande que de une fois qu'elle est partagée bah heu, c'est comme si elle perdait de son charme.
Ouais. Mmh mh. Ouais bien sûr, tout à fait. Et hem, t dans ce cas là, toi tu sais, est-ce que, heu, tu utilises des réseaux sociaux professionnels un petit peu comme LinkedIn? Si oui, comment tu fais pour adapter ton image?
Bah LinkedIn c'est un peu un paradoxe, en fait. Heu, LinkedIn les posts qui marchent énormément, heu, là où les gens font énormément de vues, heu, c'est en fait raconter leur vie.
Ah ouais, pourquoi? Ouais! Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est paradoxal parce que c heu, non, vas y, vas y, je t'en prie.
Mais d'une façon qui qui ouais. Ouais? Non dis-moi, dis-moi.
Beh c'est paradoxal parce que c'est un réseau social qui est à la base, heu, toute, heu, professionnel, c'est à dire qu'on est censé trouver des acteurs du secteur dans lequel on travaille et échanger des informations, et hem, on se rend compte que, heu, en fait certaines personnes prennent ça comme un blog moralisateur. Heu, certaines personnes se ont un ton un petit peu condescendant quand ils écrivent sur LinkedIn. Hem, est-ce que toi tu penses que ça aussi, ça nuit justement à leur image professionnelle?